คืออย่างงี้ เวลาที่ แบบ แบบเหมือนกับ เอ่อ เรา เราอยากปฏิเสธใครด้วยถ้อยคำที่สุภาพอะ เราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการปฏิเสธทาง ทางข้อความ หมายความว่า ถ้าสมมุติเขา
อืม ค่ะ อา
เขา เขา เอ่อ Slack ไม่ ของเราจะใช้ Slack เนาะ Slack มา หรือว่าอีเมลมาขอ ขอความช่วยเหลือ อะไรอย่างเงี้ย คืออย่างหนึ่งเนี่ย คือถ้าเราทำได้นะคะ เราอาจจะเดินไปหาเขาที่แผนก แล้วก็บอก บอกเขาตรง ๆ ให้ คือให้เขาเห็นสีหน้าที่แบบ <tsk> ที่แบบเหมือนกับ ส เราแสดงถึงความจริงใจว่า เออ เรายังติดงานนี้อยู่จริง ๆ แล้วถ้ารอได้อะ เราจะช่วยเหลือให้ อะไรอย่างเงี้ย ก็คือเขาอยากให้ อยากให้ คือการปฏิเสธทางอีเมล หรือทางข้อความ เราคิดอย่างหนึ่งว่า เขาอะจะ ไม่ นี้ จะไม่เข้าใจความรู้สึกเรา เขาจะไม่เห็นสีหน้า ไม่เห็นท่าทางเรา อันเนี้ยมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ หรือว่าการที่เราปฏิ ปฏิเสธไปอะ มัน มันอาจจะไม่ตรงกับอย่างที่เราต้องการจะสื่อ ใช่ไหมคะ? ในที่นี้อะเราต้องการจะสื่อถึงความจริงใจ เราก็ควรที่จะแบบเหมือนกับ อะ ถ้าเขาอยู่ในออฟฟิศ อะไรเงี้ย เราก็เดินไปบอกเขา คุยกับเขาตรง ๆ ค่ะ อืม นั่น นั่นเป็นวิธีการที่เราจะทำ อืม
อืม อืม อืม อืม อา อ๋อ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อา ใช่เลย อืม โอ้โฮ ก็ถือว่า โอ้โฮ ฟังดูแล้วว่า โอ๊ย เราเคยมีปัญหาจากการแบบปฏิเสธในออนไลน์บ้างไหมคะแบบนี้?
อืม อือ อืม อ๋อ ก็มี คือ นึกออกไหมคะว่า มันเป็นคำพูดอะ? ม ไม่ ไม่ใช่มันเป็นคำพูด มันเป็นแค่ข้อความ คือคนเราก็จะคิดไปต่าง ๆ นานาได้ เพราะว่ามันไม่เห็นสีหน้าท่าทาง นึกออกคะ มัน มันไม่เห็นน้ำ ส มันไม่ได้ยินน้ำเสียง ก็ไม่รู้ว่า คือ คือแบบเหมือนกับข้อความเดียวกัน อ หลาย บ เอ่อ คนเรามาอ่าน อะไรเงี้ย มันก็อาจจะ ตี ความไปได้หลากหลายได้อะค่ะ เออ
อืม อือ อา ใช่ อืม อือ โอ้โฮ ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยเนาะ การปฏิเสธแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับสถาน การณ์ แล้ว ก็ความหลากหลายในสิ่งที่เราพบเจอเลย แล้วก็ปัญ การปฏิเสธแน่นอนว่า มันก็ต้อง ใช้ความสุภาพเนาะ วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่แบบมาแชร์เรื่องราวต่าง ๆ ให้ ฟัง
อือ อืม ใช่ เลยค่ะ